Oye, a ver, cuéntame cómo adaptas la moda sin perder tu estilo.
Fíjate que para mí, eh, mi estilo es como que primordial. Creo que el la autenticidad de en mi vida es como parte importante, aparte de que te trae cosas buenas y y y sobre todo el el sentir que no te estás perdiendo es como que algo que a mí me deja, por lo menos a mí muy satisfecha. Entonces, a adapto, creo que no me gus me gusta, claro, la belleza, la moda, me gusta el estilo, me gusta también la gente que que tiene eh, tiende a aventurarse en lo nuevo, ¿no?, a a repetir patrones, a repetir modas, a copiarlas, ¿no?, pero para mí, eh eh, algo que me hace sentir segura, me hace sentir bonita, me hace, eh, andar por la calle libremente cómoda, es es ese esa autenticidad que puedo mostrar tanto en mi forma de vestir como en mi personalidad.
Mm, claro. Mm. Está superpadre que no pierdes tu esencia cuando tratas de subirte como una moda o recrear una moda. Creo que es algo superesencial que no muchas personas llegan a tener esta autenticidad y ese como como que tenerlo muy arraigado, ¿no? Y esta esencia no perderla. Y cuéntame, como o sea, ¿para ti adaptarte a una moda se refiere como algo en específico, como ropa, lenguaje, redes o es como una mezcla de todo junto?
Sí. Creo que es una mezcla de todo junto, eh, definitivamente creo que tenemos la influencia de mm, eh, mm, va a sonar repetitivo, de los influencers, de los artistas, del mer de la mercadotecnia. Creo que puedes inspirarte, ¿no?
Ajá. Claro, sí.
Tú puedes elegir de en quién inspirarte, pero por ejemplo, definitivamente algo que que me gusta. Sí, puedo ver a un artista y puede llevar una falda y pero la blusa no me gusta tanto o o los zapatos no los tengo, ¿no? Porque incluso puede ser también eso. O sea, no es solamente, eh, comprar por comprar o por copiar estilos o o por, eh, copiar, eh, personalidades. No, o sea, simplemente creo que principalmente debes de adaptarte a lo que tienes y a lo que te queda, ¿no? A lo que te te luce, a lo que a ti te hace sentir cómodo y te hace sentir auténtico y te hace sentir bonito, ¿no?
Ujú. Ujú. Claro, tiene sentido. Sí, o sea, creo que lo que dices es muy importante. O sea, lo que a ti te haga sentir bien. O sea, no porque esté de moda significa que lo tienes que hacer, pero si lo quieres hacer imp es como importante que tú te sientas cómodo mientras lo haces, ¿no? Y poder adaptarlo a tu manera para, pues, que se sienta también esa autenticidad. Y crees que puedas contarme como alguna vez que digamos, dijiste: "Oye, esta moda está bien, padre", la seguiste, y la verdad es que resultó bien. Y otra en la que, no sé, te sentiste un poco perdida, o dijiste así como que: "¿Sabes qué? Lo intenté, no funcionó y no lo vuelvo a hacer".
Sí. Sí. Claro. Mm, sí, claro. Mira, eh, definitivamente creo que las modas también van de acorde a edades, ¿no? Eh, te digo, suelo mucho inspirarme también en en este en esta aplicación que se llama Pinterest, ¿no? Tengo algo, y y busco a ver si de alguna forma puedo sa-sacar inspiración, y la puedo, o o repetir, o mejorar, o perfeccionar o o simplemente, eh, darle un toque particular como el mío, ¿no?
Ajá. Ajá. Ujú. Claro, sí.
Eh, algo que que te digo que me salió mal, por ejemplo, es, eh, ya usar cosas cortas. Yo definitivamente, mm, eh, no sé si me vea bien, pero particularmente en mi persona ya no me gusta esos excesos, ¿no? Esas esos tamaños tan tan cortos, y te puedo decir que que no sé cómo luzca en mí, pero para mí sale mal, porque yo no me siento cómoda. No me siento yo, ¿no? Principalmente, para mí lo auténtico, es lo elegante. Lo que me gusta, a mí particularmente, es es la elegancia, ¿no? Eh, el verte femenina, pero te digo, es particular, es un gusto
Ujú. <chuckles> Ujú. Ujú.
que, a a mi parecer, me queda bien. Sobre todo es eso, el que me quede bien a mí, ¿no? Entonces, probar algo como que corto, puedo probarlo, pero a la larga yo creo que la comodidad también suele ser parte importante de de estas modas, ¿no? De lo que te acomode, de lo que te haga sentir a ti cómodo, y y bien. Y y otra donde me gusta Mm, te comento. O sea, creo que saco inspiración de de todas estas aplicaciones.
Ujú.
<clears throat> Y y creo que ha funcionado de alguna de alguna forma. Eh, no copiarlo como tal cual como está en en un artista, o en un influencer, o en en en en estas aplicaciones, sino darle ese toque particular que que dicta tu personalidad, ¿no? Entonces creo que probar es parte importante de de adaptar esta moda a ti, sin tener que perderte, ¿no?
Ah, claro. Tal sí, o sea, no lo había pensado que te puedes adaptar como habías dicho, ¿no? O sea, sin perderte, y vivir el momento de la moda, pero muy, muy arraigado como a lo tuyo, volver a la raíz, ¿no? En el que en el que sí, pues, sigue siendo s sigues siendo tú, ¿no? O sea, no perder, como decimos, no la autenticidad y no perder tu personalidad por algo que está de moda, porque, pues, sí no creo que uno sería como como dice el dicho, ¿no? Pues, como que se que que se lo puede llevar como la corriente, ¿no? O sea, como que puedes llegar a lugares que ni sabías por el simple hecho que, pues, seguiste modas y lo más lo más probable es que no te sientas super cómodo si sigues modas a cada rato, ¿no?
Pues, sí. Sí. Sí. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que también influye mucho la seguridad de de la persona. O sea, no necesitas, eh, ser una copia, eh, real de de un artista, o de un influencer, o o comprar la ropa más cara, o o tenerlo lo de lo que está de moda o al día, o sea. Si tú eres seguro de quién eres, de de tu personalidad de que eres auténtico. Si tú tienes esa seguridad en tu persona puedes implementar hasta una moda, ¿no? Eso yo creo que la parte primordial de las modas.
Ah, okey. Ujú. Ajá. Claro.
Es la seguridad de la persona que la luce. O sea, yo creo que ese es como, que, eh, la llavecita para tener éxito en esto de de de las modas, ¿no? Esa seguridad que tú muestras con lo que te pones, eso es como que lo que le da elegancia, le da ese ese toque particular de autenticidad. Entonces, eh, yo creo que y para poder lograr esta seguridad, creo que es necesario que tú te sientas bien, ¿no? Con lo que traes puesto.
Claro. Eh, mencionas un tema superimportante, ¿no? Lo que es la autoestima que y la moda, ¿no? O sea, creo que como dices, si una persona es segura de sí misma, puede probar nuevas modas, pero sigue siendo muy real, ¿no? A su a su raíz y a lo que es, pero si una persona tiene una autoestima muy baja, creo que es muy fácil que se pase de una moda a otra, y no tenga como esta autenticidad, sino solo gritar para esa persona nueva, conforme va pasando una moda nueva. Porque trata de buscarse a lo mejor desde una manera externa, y no como que internalizar, y hacer introspección de que: "¿Quién soy? ¿Qué me gusta y a dónde quiero llegar?", ¿no?
Claro. Sí, efectivamente, yo creo que eso se nota, o sea, se nota realmente en lo que transmites en cómo caminas, en cómo te miras, en cómo miras a la gente, ¿no? O sea, porque puedes brincar de ser una actriz a ser una cantante, y luego un influencer, y y, o sea, totalmente puedes ser 10,000 personajes en en 10 días, ¿no? Pero pero realmente ¿cuál eres tú? O sea, ¿qué es lo que estás proyectando? Que no tienes esa personalidad auténtica que que puede ser todos y nadie a la vez, ¿no? Entonces, es importantísimo que primero busques adentro. ¿Quién eres tú?
Ujú. Claro.
¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te queda? ¿Con qué te sientes bien? Entonces, pues, puedes definitivamente encontrar inspiración y probar, o sea, no cansarte de probar, porque puede que te guste un estilo, y si te lo pruebas y te queda, pero sobre todo te sientes bien, pues, es ese, ¿no? Pero sí, si te pruebas algo y no te gusta, pero lo fuerzas, pues, definitivamente se nota en la cara, en tu forma de caminar, en tu postura, en en esa sensación de se de sentirte cómoda y auténtica. Y y, pues, realmente ahí es es como que la señal de que te estás perdiendo, ¿no? De que no eres tú.
Claro. Ujú. Claro, o sea, como tú dices probar no está mal, ¿no? Y también es parte de descubrir quién eres, porque, pues, si no pruebas, ¿no? Pues, ¿cómo te vas a encontrar?, ¿no? Volvemos como lo mismo de que si no buscas no, no vas a encontrar quién eres, si no sabes quién eres. Entonces, creo que como tú dices, no tiene de ma nada de malo probar e intentar cosas nuevas es super válido. Mientras sepas qué es lo qué es lo que re o sea, qué es lo que estás buscando, ¿no? O a lo mejor en el proceso vas a saber o vas a entender qué es lo que estás buscando, pero creo que sí es como muy importante, si que sea como desde una parte muy, este, como muy de, eh, personal, ¿no? O sea, no dejándose llevar por lo que diga tu mamá, lo que diga la sociedad, lo que digan tus amigos, sino tomar un momento, y pensar a ver: "Me siento cómodo con esto, me siento a gusto, me siento yo, me siento que estoy expresando mi misma, mis mi manera de ser, mis valores", a través de modas, de lo que quieras de ropa, del lenguaje de redes sociales, ¿no? Y
Sí. Claro. Claro. Sí, creo que es un error que que mayormente cometemos muchos antes de encontrar tu estilo, ¿no? Eh, el querer agradar, el querer, eh, ser alguien más, ¿no? Mm, inclusive, en fa en familia, yo creo que es algo que que cometemos, eh, recurrentemente el opinar, ¿no? El: "Ay eso te queda bien, deberías de ponerte esto". Eh: "Esto que es más caro, esto es más bonito, esto te va a dar estilo, esto". No es cierto, o sea, es más que nada esa, eh, en en lugar de dar opinión es, eh, preguntar, ¿no?
Sí.
Cómo te sientes, cómo te ves, ajá, sí, ef efectivamente, es cómo me siento, o sea, cómo me veo. O sea, te miras al espejo y te sientes linda, te ves linda, entonces es eso. Eh, eh, es ahí donde donde debes de de buscar adentro, no afuera, ¿no?, porque, pues aunque pareciera que tú le estás dando gusto a todo mundo, pues realmente no, ¿no? O sea, no es importante darle gusto a todo mundo. Es darte gusto a ti, y sentir, y proyectar esa comodidad y ese amor propio.
Claro. Como cuestionarte, ¿no? Ujú. Claro. Creo que sí es superimportante, como tú dices proyectar tu amor propio a través de tu moda o a través de de tu forma de vestir, o de forma de hablar. Creo que es superimportante y cuéntame, o sea, me quedo como una duda porque me comentabas que utilizabas mucho el Pinterest para cómo basarte en tu moda y cómo vestir y, ¿cómo le haces como para que no acabe siendo una réplica o una copia de lo que ves en Instagram, o o a lo mejor en, perdón, en en lo que me decías de de Pinterest? ¿O sea, hay algo que dices: "Okey, hasta aquí llega, como algún límite", este, o cómo le haces?
Ajá. Fíjate que lo uso, no recurrentemente, por ejemplo, hay cosas que, eh, cuando quiero probar algo nuevo, ¿no?, cuando veo un pantalón que, pues, no es el tipo de pantalones que estoy acostumbrada a usar, pero me lo pruebo y me veo al espejo y digo: "Ay, me queda bien", entonces, eh, pero no es el estilo que estoy acostumbrada a a usar que ya sé cómo combinar, que ya sé con qué va bien o con qué no queda bien, ¿no?
Ujú. Claro. Exacto.
En estos casos específicos, en colores, o estampados que no estoy acostumbrada a usar recurrentemente, yo a combinar recurrentemente. Entonces es ahí cuando busco, ¿no? Sobre todo para para no caer en excesos, ¿no? O o para encontrar una forma más acertada de decir: "Ah, pues, este tipo de de forma va con, eh, este tipo de de blusa, este tipo, ah, color, va con este tipo de estampados o a o así. Pero lo uso recurre este, cuando tengo esa prenda, que no es como recurrente que yo la compre o o recurrente que yo la use, ¿no? Cuando voy a usar algo nuevo, cuando estoy, eh, tratando de probar algo diferente, pero ojo, antes ese esa prenda que yo escogí por primera vez, ya me la miré al espejo y ya dije, me gusta cómo me queda, ¿no? O sea
Ajá. Es que eso es importante. Eso es eso es como que todo, ¿no? Eso es la clave, ¿no? <chuckles> De que te veas a ti misma y digas: "Guau, me encantó, me siento yo, me siento cómoda". O sea, que que que que te sientas bien, que que sea como otra piel, ¿no? La tu la que te vas a poner, que que lo pongas y digas: "Guau, es que soy yo", ¿no? O sea, como como si fuera otra piel para que te sientas tú misma, ¿no?
Sí. Sí. Claro. Sí sí, eso creo que es primordial, o sea, mirarte al espejo, no no te enfoques en qué te dice la gente. O sea, eh, cuando te pruebes algo, atrévete a mirarte al espejo y a emitir un juicio amoroso, o sea, sobre todo, sé muy amorosa cuando emites juicios sobre tu persona. No te hables como si fueras una enemiga. <chuckles>
Ándale. Ujú. <laughs> Es superimportante. Oye, qué lindos consejos y bonito platicar contigo, espero que tengas una excelente tarde.
Igualmente. Chao.